Ja, anreichern, das ist schon schon echt toll, ja. Oder dann einfach, dass man auch auch sehr gut gut abschalten kann dann und und einfach den den Kopf mal, äh, freikriegt, ja. Viele genießen auch
Ja, ist richtig, das stimmt schon, wenn man so Mhm.
ähm, dass dass Sport einfach die Gedanken sortiert und den Stress abbaut, ja, ob
Ja, genau, genau, richtig.
mhm, dass man einfach, ähm, ja, sei es beim Joggen, beim Schwimmen, beim Radfahren oder auch beim Yoga, ja, für viele ist ist es einfach wie wie 'ne Pause vom vom Alltag, ja? Das ist eigentlich dann schon fast meditativ für die meisten.
Ja, genau, äh, holt einen auch so 'n bisschen runter und, äh, ja. Wie du schon sagtest, reduziert einfach den Stress und, ja, du durch durch die ausstehenden Glückshormone, sag ich mal, dass man merkt, ne, man man man hat was erreicht und
Mhm. Ja.
man ist schon besser geworden oder ja, oder weil man auch mit jemandem zusammen Sport treibt einfach. Es ist auch, äh, glaube ich, 'n großer Grund.
Mhm. Mhm. Richtig, ja. Definitiv, ja.
Ja, und man manchmal ist es ja auch viel besser, ne? Wenn wenn ich so ans Fitnessstudio zum Beispiel denke, wenn man da zu zweit ist, dann kann man auch mehr Gewichte weil da braucht man keine Angst haben, dass man es nicht schafft und dann mit der Stange auf der Brust da liegt, sondern
Oh ja, mhm. Richtig. Genau. Um Gottes Willen, ja ja, das ist kann böse enden, ja.
ne? Da ist jemand, d der dir hilft und dann kannst du auch noch mal 2, 3 Wiederholungen mehr machen, die du eigentlich nicht schaffen würdest, zum Beispiel.
Richtig, ja. So ist es, ja. Das ist sehr hilfreich, ja, dass dann einfach so 'n so 'n Spotter, dass man da so eine Hilfsperson hat, genau. Und auch, falls man mal keine Lust hat zum Training, dass dass man dann von dem Trainingspartner dann einfach, ja, auch mal in den Arsch getreten wird und zum Training aufgerafft wird. Das ist sicherlich, äh, 'ne tolle Sache, genau. Weil jeder ist, denke ich mal, bisschen unmotiviert.
Hm. Ja, genau.

Ja, und einfach was was auch noch richtig Spaß macht, wenn man dann die Fortschritte sieht, ne? Im Fitnessstudio, wenn man dann richtige Muskelpakete aufbaut, ja? Das stärkt dann auch das
Ja, oder einfach auch mal zehn Kilo mehr schafft als vorher oder so, mhm.
Äh, genau, richtig. Ja, das das pusht dann auch noch mal das Selbstbewusstsein und bringt dann einmal 'n neuen Motivationsschub doch, ja. Also, das ist
Ja, genau.
das ist sicherlich, äh, gut, ja. Mhm. Ja. Ja, was was natürlich auch noch Spaß macht, ist die die Abwechslung, die Herausforderung, ja? Sport, äh, macht halt besonders dann Spaß, äh oder oder wenn er nicht langweilig oder eintönig ist, ja, zum Beispiel
Mhm. Ja.
ähm, beim beim beim Tanzen, beim Klettern, wenn man da wieder neue Kletterwände
Ja, oder beim Tanzen stimmt. Mhm.
Mhm. Oder, ja, der neue Tanzpartner hat da tanzt sich es dann auch wieder anders. Oder beim Kampfsport neuen 'n Gegner hat oder in der Boulderhalle mal 'ne neue Route klettert. Also, alles, was damit mit ja, bisschen Abwechslung hat, ja, neue Griffe und so, ja.
Ja genau, ist ja auch, ne, wenn wenn wenn in so Sportarten irgendwie 'n neuer Parcours erstellt wird, den man vielleicht austesten kann oder oder auch beim Laufen, sage ich mal, wenn man auf einmal so es gibt halt diese M Mud äh, Mud äh, Races oder so was. Kann man ja auch aus Spaß einfach mal solche Dinge mitmachen, ne?
Mhm. Mhm. Mhm.